Знаешь, у меня такая проблема, э, с личными границами. Э, она проявляется в отношениях, да. Э, когда мне кто-то сильно нравится, я начинаю много думать об этом человеке, э, в начале отношений. И, эм, я также часто, вот, заметила за собой такой такой момент, что, м, я даже уделяю много времени близким людям, эм, в отношениях. И ты знаешь, проблема в том, что меня это немножко сбивает с моего пути. То есть, эм Получается, я работаю, у меня много творческих дел, э, много занятий. И когда мне кто-то сильно нравится, э, у меня иногда, или даже часто, знаешь, такое происходит, что я немножко забываю о себе, э, забываю о своих приоритетах, о своей работе. Вот и хотелось бы раскрыть эту тему с тобой более детально, обсудить какие-то случаи из моей жизни и, возможно, получить какие-то советы.
Да да. Да, я я прекрасно понимаю, у многих людей, которые только-только начинают отношения, у них, м, очень большой фокус на вот это новое, то, что пришло в жизнь, то, чего раньше не было, и вдруг такое новое, какое-то, всё такое пёстрое. <chuckles> И сразу хочется, ну, больше времени проводить с с этим новым человеком. Я это прекрасно понимаю. А с скажи, вот, у тебя у тебя это всегда происходит? У тебя это всю жизнь всегда так было или это, э, после чего-то начало происходить?
Да. Ты знаешь, э, вот, как я с объясняю эту ситуацию для себя. <chuckles> А, я думаю, это из-за того, что я эмпатичный человек. И, э, и ещё вот с такой альтруист, да. А, то есть, э, дело в том, что вот, по натуре, мне кажется, что у меня такая склонность, э, думать о других людях. И когда, м, я часто думаю на самом деле о проблемах других людей и ещё чаще думаю о близких людей. То есть, если я в отношениях или если у меня какая-то очень близкая дружба с кем-то, да. То есть, э, часто бывает, что вот в своё свободное время, м, я буду думать о проблемах этого человека, или я просто думаю о другом человеке, вот, когда кто-то нравится, да. М, бывает такое, что и в начале отношений, и потом тоже, знаешь, вот это не не я бы сказала, что это продолжается потом и даже усиливается, наверное, э, со временем.
Ага. Мгм. Ага. Я понимаю. И вот, но но скажи, у тебя, вот, в жизни, когда ты только, м, скажем, я не знаю, возможно, когда у тебя были 1 отношения, у тебя была точно такая же проблема?
Ой, 1 отношения сложно вспомнить. Это было давно.
Ну, не совсем 1, но я имею в виду вообще, вот, у тебя всю жизнь, на протяжении всей жизни была эта проблема?
Да, ну, ты знаешь, ну, если, м, как бы, назвать это действительно проблемой, то да. М, ты знаешь, э, наверное, да, я всегда была такой. М, вот, всегда была эта склонность, да, э, даже не знаю, вот, как назвать её лучше, как лучше классифицировать, но я это классифицирую как эмпатию, да. И, ты знаешь, очень долгое время, м, я не замечала этого момента за собой. И вот только недавно осознание этого факта пришло ко мне. То есть буквально несколько месяцев назад, э, я поняла, что, м, такая вещь со мной происходит, что, а, мне сложно как-то защитить свои личные границы. И, ты знаешь, в прошлом у меня из-за этого, м, были конфликты, были проблемы. И, э, как будто, м, получается, м, с одной стороны, э, я думаю о других людях, вроде как-то пытаюсь им помочь часто, да, но бывают случаи, и немало их было, что вот это, а, м, идёт против меня потом.
Мгм. Мгм. То есть, у тебя бы бы были такие ситуации, когда тебя люди воспринимали как, э, навязчивую, возможно, или прилипчивую из-за этого, или или нет?
Не совсем не совсем. Ты знаешь, э, я бы сказала, что у меня были часто такие моменты, что люди ко мне обращаются, как к психологу.
Нет? Ага.
И, ты знаешь, да, это на самом деле очень большая проблема. Э, ну, вот, я недавно поняла, да, когда твои друзья, когда твои близкие друзья воспринимают тебя как психолога. То есть, вот кроме обычного общения, да А, когда вот я вхожу в эту роль, э, психолога, ну, я сейчас пытаюсь как бы отойти от этого, да, но раньше это, м, шло как-то само собой, и были такие случаи. Вот, н наверное, я могу тебе дать кон конкретный, э, рассказать конкретный случай, чтоб было понятнее. Ам.
На. Нэ.
Знаешь, ну, несколько ситуаций было. Но вот я думаю про ситуацию с одной подругой, да. М. То есть получается, мы с ней очень много общались. Э, она всегда получала у меня поддержки, и, э, все были счастливы. До момента, когда, а, она решила открыть, э, для себ ну, поговорить, да. У неё была травма детства, и она решилась на то, чтобы, эм, проработать эту травму и поговорить о ней со мной и со своим мужем. И ты знаешь, дело в том, что вот когда она, э, начала открывать эту тему, это было как ящик Пандоры. То есть, э, знаешь, там очень много всего вылезало, и я бы сказала, слишком много для меня, слишком много информации. Там было, ну да, травмы детства, да. То есть очень такая тяжелая тема, а, даже без деталей вот можно, м, наверно, понять, что там было нелегко. И ты з ты знаешь, вот прям у нас такой, м, момент случился конфликтный из-за этого. То есть несколько дней подряд
Мгм. Да, да. Мгм.
она мне всё время, прям буквально целый день, э, присылала сообщения, в видео на эту тему, там голосовые сообщения. А, я уже зн я уже боялась открыть телефон, да, и в какой-то момент я просто взорвалась, просто я от, э, вот этого давления, которого которое я чувствовала от нее, и она не хотела идти к психологу. То есть я ей предлагала идти к психологу, но она не хотела, но зато использовала меня как психолога. И ты знаешь, вот я не чувствовала в тот момент, что она переходит границы. Я просто в в какой-то момент взорвалась и не совсем красиво ей сказала, что она себя ведет эгоистично. И она, конечно, очень сильно обиделась на меня, потом со мной долгое время не общалась.
Ого. Да, хорошо. И и скажи, ам Это как-то во что-то дальше вылилось? Она перестала после этого с тобой ну, тебе делиться этим, или всё же з з з через время это снова вернулось?
Знаешь, она просто перестала со мной общаться несколько месяцев. Потом я попробовала с ней, э, подружиться заново, помириться. Она вроде пошла на контакт, вроде согласилась, но, мне кажется, потом она передумала. М, то есть мы несколько раз так встречались, а, вроде бы как-то гуляли, общались, вроде как всё было нормально. Но, мне кажется, она потом решила для себя, что всё-таки, э, она не хочет со мной больше дружить. И потом она просто, м, о отменяла наши встречи, и я поняла, ну, много раз она отменила, я поняла, что она не хочет общаться, и как бы я отошла, да, от этой ситуации, оставила ее в покое.
Мгм. И с тех пор вы больше не общались?
Да.
Ага, я понимаю. Да, но это точно тяжёлая ситуация, когда, э, люди вот так поступают. Но мне кажется, что это очень важно, когда ты ст ты ставишь свои границы. Ты даёшь людям понять, что ты не готова, э, быть их эмоциональной поддержкой. Тем более в такой ситуации, когда это прям какая-то детская тяжёлая травма, и выслушивать ещё круглосуточно, ну, это прям как-то очень сильно, мне кажется, м, эгоистично, как ты и сказала, да. Но в то же время, мне кажется, а, что тебе, возможно, в будущем следовало бы, м, немножко ставить эти границы раньше, до того, как, э, вот такая произой э, такая ситуация произойдёт.
Да. Ситуация, да.
Да, то есть
Да, я с тобой согласна.
Да, то есть вот, например, э, скажем, вот ты, м, ну, например, ты разговариваешь с человеком, и и ты уже видишь, что он начинает как-то открываться тебе и больше рассказывать, и ты сразу же, ну, не не не прямо говоришь, что: "Так, я не хочу тебя больше слушать", но ты говоришь, что, ну, ты, ты можешь сказать что-то вроде: "Я ценю, что ты мне доверяешь, но, к э, к сожалению, я не психолог, и я не способна тебе как-то помочь", и потому, ну, там, я не знаю, как-то <chuckles> как какой именно подход к каждому человеку, э, ну, а, он будет разный, этот подход. Но суть вот примерно вот такая, что ты не психолог, и любое, что тебе какой-то другой человек говорит, это как-то тоже на тебе сказывается эмоционально, и, э, в потом ты это сама переживаешь. Возможно, это в тебе какие-то негативные чувства пробуждает, вот. И мне кажется, это тоже стоит сказать. И что если человек тебя ценит и ценит ваши отношения, то он не будет хотеть, чтобы, э, ты переживала те же негативные эмоции, которые переживал этот человек. Да.
Да. Да. Точно.
Вот.
Да. Ты знаешь, ты прав. Мне мне нравится то, что ты предлагаешь. Действительно, э, нужно объяснять людям, что вот есть такая проблема, ну, если можно назвать её проблемой с эмпатией. Да, то есть я слишком близко воспринимаю, а, другие, ну, переживания других людей и как бы не хотелось бы вот тоже страдать. И как бы нужно всё-таки как-то уважать мои границы, не слишком сильно делиться со мной.
Да, и ещё ещё, кстати, момент. Я так представляю, что ты очень всегда доступна для всех. Если тебе кто-то напишет, то ты достаточно оперативно отвечаешь, да?
Бывает, да.
Вот, мне кажется, что это тоже, наверно, не совсем правильный подход, потому что так ты тренируешь людей к тому, что они, ну, всегда они они ждут, что ты всегда быстро ответишь. И потом, возможно, так же э, так же обижаются, если ты не сразу, ну, очень долго не отвечаешь. Вот. Мне кажется, что если ты просто будешь, ну, немножечко дольше отвечать, то, наверное, будет меньше таких случаев, что они ожидают от тебя этой, эм, ну, эмпатии и и с и садятся тебе на шею. Знаешь, как как происходит? Вот, мне кажется, что вот такой подход, может быть, поможет.
Точно. Да. Понимаю. Да. Слушай, с да, спасибо тебе большое за твои советы. Я обязательно попробую так и сделать.
Конечно конечно, обращайся, я всегда здесь.